Cũng có khi, à, mình mất ngủ là thường thường nhiều khi á là mình, à, ờ, th uống một chút thí dụ như trà cà phê gì đó, thì thường thường sẽ làm cho mình khó ngủ lắm. Còn mà cái, a, việc mà thức giữa đêm thì, à, ít, bởi vì, à, nó chỉ xảy ra khi mà khi có những cái gì, à, tiếng động lớn, hay là cái gì nó ờ, hay là cái gì nó làm mình giật mình á, thì mình, à, thức dậy giữa đêm. Nhưng mà mình sẽ rủ l ngủ lại rất là nhanh, bởi vì mình, à, có, a, cái cái, a, dễ ngủ á.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Biến động lớn. Ừm hưm, ừm hưm. À. À. Ừm hứm, ừm hứm. Kiểu mà, ừm, ừm, khi mà giả sử bạn đi du lịch hay là bạn thay đổi cái môi trường thì, gọi là, cái giấc ngủ của bạn nó có bị ảnh hưởng hay không? Cái thói quen ngủ của bạn có bị ảnh hưởng hay không?
Ừm. Cái này thì, à, cũng mình cũng có, ơ, trải qua, nhưng mà tại vì cái, a, mình cũng dễ ngủ cho nên thường thường là đi đến một cái nơi nào đó xa lạ, thì nhiều người á sẽ bị hay bị cái gọi là lạ chỗ khó ngủ, nhưng mà riêng mình thì, à, mình thì dễ ngủ, cho nên mình, à, đi chỗ nào mà cũng, ờ, cũng d ngủ được. Thì nhất là những khi mình đi chơi á thì thường mình đi chơi thì, à, du lịch hay gì đó, mình đi một ngày sẽ rất là mệt, vậy nên thường là mình tối mình, ờ, ngã xuống là mình ngủ thôi chứ và ngủ ngon nữa, chứ mình thường là mình hổng có mất ngủ.
Ừm. Ừm hứm. Ừm, đúng rồi! Ừm hứm. Đúng rồi! Chính xác, mệt. Ừm. Ừm. À há, à, khi bạn ngủ á kìa thì, gọi là, cái cái m mức độ ánh sáng nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hông? Kiểu bây giờ bạn thích ngủ, kiểu, trong cái không gian tối hoàn toàn, hay là ngủ mà, kiểu, có bật đèn ngủ đồ chẳng hạn?
Ờ, đúng rồi. Để cho giấc ngủ ngon á thì, ờ, thường thường là mình hay, ơ, tắt đèn lắm, mình để cái, ơ hoặc hà mình để một cái ánh sáng vàng nó mờ mờ thôi thì nó dễ ngủ hơn và thường á là mình sẽ không có, ơ, ờ, xem, a, xem, a, điện thoại trước khi ngủ, ừm, tại vì khi mình xem xem điện thoại á, thường thường mình sẽ bị cuốn theo những cái, a, gì trên điện thoại. Ví dụ như tin tức hay là những cái, a, à, cái video này nọ vậy đó, nó sẽ làm cho mình, à, bị cuốn theo mình sẽ qua cái giấc ngủ mình sẽ khó ngủ lắm, cho nên thường mình sẽ, a, không có có, a, coi điện thoại.
Ừm. Ừm hưm, ừm hưm. Ừm, ừm. Ừm hưm, ừm hưm. Đúng rồi. Xem điện thoại. Chính xác. Ừm hứm, tin tức. Ừm. Ừm hưm, ừm hưm. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, bên cạnh đó thì bạn có sử dụng, kiểu, ưm, mùi hương, hay cái, kiểu, tinh dầu, hay là sáp thơm đồ các kiểu trong phòng ngủ mà, kiểu, mà để thấy ngủ ngon hơn, thư giãn hơn hay không?